Çünkü yapabiliyorduk. Hiçbir mantıklı açıklaması yok, evet. Ya, çünkü var, var ya, hani, teknolojik olarak bu var. E, o zaman bu bence kullanılmalı, diye düşündük biz eşim de bilmiyorum çok mantıklı. Hı hı.
Tabii, aynen, fırsat vardı. Neden olmasın? Aynen, neden olmasın? Evet. Hı hı. Peki, hiç, böyle, korku olmadı mı acaba genç yaşlarda tanıştırıyoruz, bağımlılık, ooo, sebep olur mu? Dış dünyaya biraz kendini kapatma olur mu?
Eee Bu konuda a şöyle bir cesurluk gösterdim ben, hep şöyle düşündüm: Gücümün ve imkânımın yettiği her şeyi alacağım, o zamanını bölmeyi öğrenecek.
Hı hı. Hımm, aslında onu da o sürece de bunu katmış oldun, o öğrenme sürecine oğlunun. Hı hı.
Hı hı. Tabii. Tabii, tabii, tabii. Eee, yani, ama bunun, ııı, şimdi, çocuğu, çocuk talep etmeden de yapılan işler bunlar. Çocuğun böyle bir talebi yok. Eee, bu arada çok fazla oyuncakla da oynardı zaten, yani, bu Smackdown karakterleri, ring'i falan, böyle, Star Wars karakterleri, falan, böyle, acayip oyuncakları da vardı arabaları, oyuncakları. Onu da oynadığı için içim rahattı, hani, sadece
Tabii. Hıh. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O dengeleme sürecini aslında siz başarıyla sağladınız. Eşinizle beraber. Hı hı.
Tabii, tabii, tabii, tabii, yani, o onu bundan mahrum etmektense, eee, ö ö çünkü geleceğin dünyası bu ya, hani, bunu da görmek lazım.
Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Eee, gün teknoloji artık gelişiyor, eee, bilgisayarlar, PlayStation'lar o, sosya eee, sosyalliği sağlayan şeyler de aslında bizle beraber ilerliyor. Uyum sağlamak da çok önemli oluyor.
Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, b b b biraz daha sohbetin sonuna doğru sana şeyi anlatmak isterim. Bu deliliklerimizin nasıl iyi bir şeye evrildiğini ve, eee, bizi nelerden kurtardığını da anlatacağım ama ö öncesinde, eee, bir şey daha anlatmak isterim sana. Eee, Playstation 1'i vardı. Eee, 5 yaşındaydı galiba ya da 4 yaşındaydı. Bir arkadaşımızın doğum gününe git gittik. Orada böyle 13-14 yaşında bir çocuğun elinde, eee, PSP vardı, yeni çıkmıştı.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, evet, küçültülmüş hâli aslında PlayStation'ın. Hı hı.
Evet, çok e evet, çok etkileyici. Eee, ben arkadaşlarımla eğlenirken, eee, eşim geldi bana dedi ki "Çabuk gelir misin, bir şey göstereceğim." dedi. Ne oldu dedim. Çocuğumuza bak dedi. Uzaktan uzaktan izliyor dedi. <chuckles>
<chuckles> <chuckles>

Eee, peki şu anda mesela gördüğünüz günlük olarak, eee, teknolojiyle telefonla ya da bilgisayarla, eee, va ge geçirdiği vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hı hı. Eee, be be benim önceliğim şu, eee, artık şu üniversitede, eee, 2 bölüm birden okuyor. Notları iyi olsun. Eee, artık bundan sonra çünkü bir yol çizecek kendine. Eee, kendi kararını kendi verecek. Bu arada onda da tamamen özgür, eee, yani, ilkokuldan beri piyano eğitimi aldığı hâlde, eee, ben solist olma olmak istemediğime karar verdim dedi geçen yıl. Eee, onu da anlayışla karşıladık. Eee, inanılmaz iyi, eee, gitar, davul, bas çaldığı hâlde, metalde para yok dedi. Eee, grubunu bıraktı ve, eee, bunu da yapmak istemiyorum dedi. Onu da saygıyla karşıladık. O yüzden, eee, o ne yapacağını bilir derim ben her zaman. Bilir. Su yolunu bulur.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki aynen. Hı hı. Tabii, kendi kararını kendi verecek artık. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ah. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında ken kendine bir öz eleştiri yapıp kendi geleceğini kendi şekillendiriyor şu anda.
Kendisi yapacak. Aynen öyle. Eee benim söylediklerimle bir hata yaparsa sonra başım çok ağrır. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Tabii, tabii, tabii, tabii. Aynen, aynen.
Evet kesinlikle. Hı hı. Evet kesinlikle. Sizin karar vermenizdense kendi adımlarını kendinin atması sizin sadece onu uyarmanız bu adımlardan önce daha ba başarılı olur.
E e e tabii, tabii yani u uyarmak anneliğin babalığın özünde zaten, yani, eee, ama öyle, öyle durumlar.
Tabii ki. Hı hı. Kesinlikle. Umarım sizin gibi ebeveynler çoğalır ve çocukların da gelişimi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes sevsin birbirini, eee, sevmekten zarar gelmez ve bütün yollar açılır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum harika bir sohbetti. Çok sağ ol görüşürüz.
Hı kesinlikle. Kesinlikle. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Görüşmek üzere.

Günlük hayatta, mesela, nelerde kullanıyorsun? İii, yemek hazırlamak mı olsun, yoksa çocuğa video izletmek mi olsun? Vaktini geçirmek mi olsun?
Hı hı. Hı hı. Çocuğa artık video izletemiyorum, 20 yaşında çünkü. <chuckles> Yani şöyle, sürekli birbirimize Instagram'dan komik videolar gönderiyoruz. Eee, bir de, ikimiz de, eee, ağırlık çalışıyoruz. Iıı, o yüzden iki ikimizin de sürekli, birbirine koca koca vücutlu adamları gönderdiğimiz bir ilişkimiz var. Çok saçma ama öyle, yapacak bir şey yok. Iıı, asla kötü bir niyet yok bunda. Oğlum bana gönderiyor Anne şuna baksana. diye. Ben ona gönderiyor "Oğlum şuna baksana." diye. Iıı, yani, biz teknolojiyi bu anlamda kullanıyoruz. Bir de şöyle, eee, şimdi, benim oğlum da müzisyen. Eee, o yüzden evde, hani, bu anlamda, teknolojik olarak DJ set up'ından tut, elektro gitarlar, eee, prosesör'ler, pedallar, eee, var evde. Hani, ııı, gerçekten 50 metrekare evin içinde, eee, daha çok onların eşyaları var zaten. Emm, yani, b eee, ben çok takdir ediyorum ya, yani, müt müt müthiş bir imkân, değil mi?
Hı hı. <laughs> Tabii, aynen. Hı hı. Hı hı. <chuckles> <laughs> Tabii, tabii. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle! Onların da, böyle, genç yaşlarda teknolojiyle iç içe olması ve kendilerini geliştirmesi teknolojiyle beraber, iii, çok, iii, iii, verimli buluyorum aslında bunu. Peki, iii, bebeklik sürecinde nasıldı mesela? Teknolojiyle ne kadar erken yaşlarda tanıştırdın çocuğunu?
Evet. Ben bence de, bence de. Hı hı. Ya, b ııı, biz gerçekten eşimle bu konuda, bı bı deli gibi bir şeyiz, çünkü şöyle bir şey yaşadık biz. Eee, oğlumuz kaç yaşındaydı?
Hı hı.